Слушай, у меня, вот, в последнее время наблюдается, нэ так, очень прям тщательно, наблюдается такая проблема, что я, э, не могу начать что-то свое собственное, новое, в каких-либо интересах, связанных, допустим, вот, с искусственным интеллектом. Я, вообще, программист, и хочется сделать какой-то глобальный проект. У меня, вот, есть даже заметки, но здесь есть 1, такой, м, камень преткновения. А, я очень большой и сильный самокритик, и всё это идет у меня из детства, что всегда хотели, чтобы я всё делал, а, идеально, и если ты не знаешь, как это сделать идеально, то лучше даже не начинай это делать, потому что ты просто потратишь свое время, и еще и будешь недоволен этим. Вот. И вот это всё, оно как-то шло, э, прям, какой-то такой красной золотой нитью через мою жизнь. Меня постоянно, вот, окунали в то, что нужно всё чтобы было идеально сделано, никаких "нормально" не подходит. И это всё свелось к тому, что, например, даже вот в университете, если нужно взять на себя какой-то проект, ответственность какую-то или делать презентацию, а, я если не знал, как я сделаю ее идеально, всё, я я даже не брался, бросал это всё. И, либо я, скажем так, не получал хорошую оценку, собственно, и получал "неуд", э, либо если удавалось сделать идеально, конечно, ну, получалось, так сказать, идеально. Но в итоге- это играет очень, такую, злую шутку, что это позволяет упустить очень важные возможности, потому что в голове кажется, что ты ничего не сможешь, ты не справишься, у ты не сможешь это сделать так хорошо, как тебе кажется и поэтому не трать даже свое время. И я не знаю, как мне, вот, себя внутри перепрошить, перепрограммировать, чтобы как-то нормально начать жить и перестать в чём-то как-то сомневаться, ислишком сильно критиковать.
Так. Мгм. Ага. То есть тебе твой, вот этот вот перфекционизм, мешает даже в какой-то повседневной жизни? Или, вот, только в работе, когда ты упускаешь, как тебе кажется, какие-то определенные возможности?
Ау в основном, э, всё это касается именно таких, рабочих, учебных моментов, потому, что всё остальное- оно не является таким важным в жизни, там, поездки, какие-то, там, готовка- это это, с скорее, такое, бытовуха. Но, вот, если это касается каких-то новы но новых проектов, возможностей, которых вот у меня в университете, их предлагается очень часто много, но оно кажется таким сложным, недостижимым, и в голове у меня сразу почему-то н из-за этого выстраивается мозаика, что "ну ты же не в силах это сделать так, как ты думаешь, и у тя не получится, ты даже ни никогда с этим не сталкивался, куда ты будешь в океан-то прыгать". И в итоге, э, я упускаю, как я считаю, очень много, э, важных моментов, в которых я мог много чему научиться, но я, от, к сожалению, теряю эти возможности.
Ага. Так. Мгм. А можешь ли ты привести какой-то конкретный пример, вот, какая цель или идея проекта у тебя в голове, или что именно, какую-то возможность ты упустил, конкретную?
Ну вот, а, 1 из таких моментов в жизни, который я считаю провалом из-за вот этой вот внутренней самокритики, и что я не смогу, а, пополнить работу прямо идеально,- а, это на назначение меня на 1 из должностей в отделе программирования в, э, компании. И я просто отказался, хотя нам провели перед этим курс вводный, дали поработать в тё в том программном пакете, в котором мы будем всё разбирать и с которым, собственно, будем, а, общаться, назовем это так. Вот, но в какой-то момент я просто, м, сказал, что я н ну, не не смогу, грубо говоря. Я очень культурно отказался, сделав отсылку на то, что вот есть ребята более компетентные и так далее, а мне и здесь хорошо, на моей должности. Но по итогу, на самом деле, это было просто вранье, потому что я внутри испугался, что я подведу человека, который- ну скажем так, он меня порекомендовал, на самом деле-то на эту должность и в эту группу, э, в которой мы курсы проходили. И я начал переживать, что из-за того, что я не буду соответствовать своим критериям, я не смогу выполнить работу на достойном уровне, и при этом я подведу его, а потом ему начнут говорить: "Вот зачем ты нам его посоветовал?" И вот такая вот цепочка пошла.
Так. Мгм. Ага, ага. Мгм, мгм. Понятно. То есть ты здесь боялся еще и подвести кого-то, да? А скажи, пожалуйста, были б ли у тебя, может быть, какие-то прошлые опыты, которые усиливают такой вот твой страх, негативный именно?
Да. А, ну, это скорее больше семейные такие дела, потому что, э, я п после того, как меня в семье немножко, так сказать, критиковали за то, что я мог, там, не то принести или не очень качественно ассистировать в помощи, так сказать, а, починки чего-то. Э, ну как это бывает, когда папа что-то чинит, ребенок, э, немного относится к этому, ну, халатно, я бы сказал, чего уж тут скрывать, вот. Но при всём при этом ты получаешь такую долю критики, что ты уже потом боишься за что-либо взяться, потому что тебе намекают, что дело должно быть сделано, и на него нужно тратить всё свое время, если ты уже взялся. Вот. И со временем это начало очень сильно просто раскрываться в какой-то страх быть, э, не знаю, от осмеянным со стороны и так далее.
Ага, ага. Мгм, мгм. То есть ты считаешь, что вот этот вот твой страх- он достаточно глубинный и берет свое начало прям вот с самого раннего осознавания себя? Ты такой столько, сколько ты помнишь, и это у тебя пришло с самого раннего детства и от семьи?
Ну, вот у меня почему-то складывается именно такое впечатление. И я вот не знаю, как мне можно было бы с собой может это проговорить, или какими-то маленькими, м, менее значимыми проектами как-то себя воспитать. Вот не знаю, что можно с этим придумать.
Ты знаешь, твое беспокойство вполне понятно в данном вопросе. Наверное, действительно, некомфортно тебе жить, будучи, вот так вот, неуверенным постоянно в том, что ты сможешь, скажем так, сделать то, что тебе действительно хочется, и то, что тебе, действительно, интересно, и то, что нужно для развития карьеры, да.
Ну да. Есть такое.
Как ты относишься к самой идее, э- это пока только предположение- того, чтобы обратиться к специалисту, который помог бы тебе разобраться с такой, в общем-то, серьезной проблемой, которая идет из глубины, из детства?
Мгм. Ну и, на самом деле, я задумывался об этом, и мне, э, говорили мои знакомые, что, может быть, тебе действительно стоит, там, пойти к психологу или к терапевту какому-то. Потому что, если это связано с чем-то, э, прям таким глубинным, то надо бы это проработать. Но тут, <chuckles> отчасти, наверно, вот, я я скажу так, как у у меня, э, психика довольно-таки странного типа, она у меня либо хорошая, либо плохая, также как с перфекционизмом, либо делать, либо не делать вообще. И для меня поход к психологу, э, какому-нибудь, либо в ц в целом специалисту- это значит слабость, что я сам себя не могу, так сказать, воспитать и взрастить. И что, типа, я должен идти к какому-то человеку, с ним что-то свое личное разбирать. А что, я сам не могу, что ли, с этим справиться? И вот это, кстати, тоже один из моментов в жизни- что, а, учили всегда все решать проблемы самому и просить помощи либо в крайнем самом моменте, либо вообще никогда не обращаться за ней.
Так. Ага. Мгм, мгм. Ага. Ну, тут, видишь, есть, помимо того, что, да, ты не справился сам, есть еще момент, что ты постоянно говоришь, в течение нашего разговора, что, м, в тебе это воспитали, в тебе это взрастили. И вот даже сейчас ты упомянул, что тебе говорили, что: "Ты что, не справляешься сам?" И, получается, что здесь нечто, что тебе, э, извне, так сказать, наса насадили. Естественно, что ты не можешь справиться с этим сам, изнутри.
Мгм. Да.
Может быть, вот, именно это натолкнет тебя на мысль или, наоборот, должно наталкивать на мысль, что обратиться за помощью в данном случае, ну, может быть, не так уж и плохо. Опять же, ведь ты пробовал, наверняка, уже какие-то методы, как с собой справиться, и насколько они тебе помогали?
Ну, как-то, на самом деле, я старался просто с собой разговаривать, э, решать этот вопрос, <chuckles> задавая вопросы сам себе вслух, но как-то особо это ничего ни к чему не привело, потому что, наверное, это нужно, э, прорабатывать иначе. Но вот щас, вот в моменте разговора, я подумал: а как думаешь, если б, вот, подойти к этому со стороны, что я бы, э, условно, на бумаге какие-то вещи фиксировал, и, не знаю, постоянно задавал себе, э, какие-то вопросы "почему?", "Почему то?", "Почему я так себя чувствую в данном моменте?", "Почему, э, я думаю, что причина, что я чувствую себя так в этом моменте, именно такая?" И вот так вот докапываться через эти "почему" до какой-то, вот, маленькой, казалось, бы зерновой, такой, проблемы, и попытаться ее там где-то решать, вот как думаешь это вообще имеет смысл?
Мгм. Да. Мгм. Ты знаешь, идея неплохая. Единственное, что я хочу сказать, что нельзя добиться другого результата, постоянно и последовательно совершая одни и те же действия. То есть, ты можешь попробовать какой-то метод, и если ты поймешь, что он не работает, и тебе не подходит, то, соответственно, и не нужно стараться до упора его, до до его превосходного исполнения довести, потому что его может и не быть.
Та. Мгм. Мгм. То есть, это может оказаться тратой времени и просто упереться в стенку можно, да, и ни к чему не прийти?
И даже загонянием себя в угол, еще может быть даже большим, конечно.
Мгм, мгм. Интересно. А хорошо, а мо не знаю, как-то дисциплиной какой-то или какими-то рутинами легкими, чтобы видеть что я чё-то могу всё-таки и доводить до конца. Даже если оно в целом-то неидеальное, могло бы это начать так стимулировать меня чуть-чуть, э, психически?
Вот это очень хорошая идея разделять большие какие-то цели на маленькие шаги. И вот то, что ты говорил до этого- на бумаге отмечать свой прогресс так, чтобы при каждом обращении се к себе у тебя было материальное подтверждение того, что ты уже сделал, того, что сделано, потому что как-то же ты дожил до своих лет и получил работу. Это значит, что на многие действия ты всё-таки вот способен выполнить их превосходно или просто очень хорошо.
Мгм. Мгм. Ну, в целом да, согласен, что-то в этом такое есть. Знаешь, спасибо тебе огромное на самом деле за этот разговор, за эту такую консультацию, потому что я как-то для себя немножко иначе на теперь на всё это взглянул и думаю, что некоторые вещи нужно просто попробовать делать по-другому и, наверно, тогда оно, а, получится и что-то даже решится. Спасибо тебе еще раз большое, очень тебе благодарен!
Конечно же всё у тебя получится! Пробуй разные методы и обязательно отмечай свой прогресс.